Ya, ben şimdi, eee, hayatımın birazcık geçiş dönemindeyim diyebilirim. Eee, bu geçiş döneminde almam gereken kararlar var. Eee, bu kararlar da, hani, net kararlar olamadığı için hâlâ çok büyük bir belirsizlik doğuruyorlar. Bu da bana sürekli olarak bir baskı yapıyor. Yani, eee, gönül isterdi ki, böyle, artık hayatım oturmuş olsun ve üs önümüzdeki en azından birkaç sene boyunca ne yapacağımı hatta en azından nerede yaşayacağımı bileyim ama bilmiyorum. Eee, dediğim gibi bu sürekli bana bir endişe hâli, belki uykularımın kaçması, belki kötü rüya görmem, yaptığım işe odaklanamam mam gibi birçok etki ile geri geliyor. Eee, birazcık bu belirsizliği hem çözmek istiyorum. Çözemiyorsam da belirsizliği belirsizlikle nasıl başa çıkabileceğimi çözmek istiyorum. Çünkü hayat bu şekilde geçemi geçmiyor. Dediğim gibi her konuda verimim düşüyor. Eee, birazcık anı yakalayabilmek, anı yaşayabilmek. Eee, aaa, bununla beraber de biraz da geleceğe dair planımın olması, hani, bir şeylere, eee, dolu dolu bakabilmek mi diyeyim? Hani, böyle, bir şeylere güvenerek bakabilmek mi? Hani, böyle, hisler yaşamak istiyorum. Bu konuda hem biraz içimi dökmeye hem de ne yapabilirim, nasıl yönetebilirim süreci ile ilgili sana danışmaya geldim.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, çok iyi. Ya, aslında baktığın zaman gelecek belir eee, belirsizliği kaygısı çok yaygın bir sıkıntı ve genel olarak da hayatta yaşanılan şeyleri kontrol ihtiyacından doğan bir tepki. Eee, dolayısıyla bir şeyleri kontrol etme isteğin var, eee, ve sürekli, aaa, ha süreklilik hâline geldiğinde de bu zihni inanılmaz yoruyor. Eee, eee, tabii aslında yapılması gereken de bu belirsizliklerin hepsini çözmeye çalışmaktan ziyade bu kaygıyı birazcık daha yönetilebilir hâle getirmek. Eee, bu konuda da birkaç tavsiye vereceğim ama bu tavsiyelere gelmeden önce birkaç soru sormak istiyorum şimdi. Öncelikle bu kaygılar ne sıklıkla yaşanıyor?
Kesinlikle var. Galiba. Eee, lütfen. Iıı, ne sıklıkla yaşanıyor? Ya, aslında tabii, böyle, şeyini s veremem, hani, şu frekansta yaşanıyor gibi, işte, günde bir düşünüyorum gibi bir şey diyemem ama, eee, böyle, azıcık tetikleyici herhangi bir durum yaşandığında, belki, eee, olasılıklardan birini içeren biriyle konuştuğumda ya da işte dediğim gibi nerede yaşayacağım bile belli değil ya, eee, potansiyel olarak düşündüğüm şehirlerde, ülkelerde yaşayan biriyle denk gelirsem, ııı, belki çalıştığım konuyla ilgili çalışan birine denk gelirsem ya da en basitinden, ııı, yatağa girdiğimde böyle bir şey de izlemiyor, okumuyorsam, hani, birazcık da boş uykuya dalmak istediğinde bir şeyler düşünürsün ya rastgele, o zamanlar ya da belki bu konuda hiçbir şey yapmadığım zamanlar, hani, düzenli olarak bir şeye çalıştığımda, organize etmeye çalıştığımda belki daha az sorumluluk hissiyle uyuyor olabilirim ama, işte, hiçbir şey de yapmadıysam biraz suçluluk hissiyle de karışık olarak bunu düşünüyorum sanki.
Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Anladım. Ya, aslında seni tetikleyebilecek her noktada, işte, ııı, bunu hissedebiliyordun, gayet anlaşılabilir. Peki, bu kaygıları hissetmek seni nasıl etkiliyor, günlük hayatta yapman gereken işlerini yapmana engel oluyor mu ya da çalışmalarını, ııı, odaklanmana engel, eee, oluyor mu?
Eee, aynen öyle. Ya, nadiren olumlu etkiliyor. İşte, hani, bunu düşünerek en azından yapmam gereken şeyleri, eee, "Hadi artık kalk, yap, yoksa bunu düşünerek kafayı yiyeceksin." gibi bir şeyle bazen olumlu etkiliyor olsa da çoğu zaman negatif etkiliyor. Yaptığım işe yeterince odaklanamıyorum. İşte, diğer yaptığım alakasız işlerde hiç keyif alamıyorum. İşte, bu konuda bir şey yapmam gerekiyorsa ama ben bunun yerine başka bir şey yapıyorsam, hani, bu ne bileyim, bir şey izlemek, oynamak olabilir, bir yere gitmek olabilir, oraya odaklanamıyorum. Çünkü aklımda hep, eee, bu belirsizlik, bu endişe hâli oluyor. Yani, hayatımı genel olarak negatif yönde etkilediği %90 negatif etkiliyor diyebilirim.
Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım yani burada da bir negat etkilenme söz konusu. Ufak bir ihtimal seni motive etmesi aslında güzel olsa da tabii ki de genel anlamda senin hayatını daha da zorlaştıran bir durum. Imm, anladım. Peki şu ana kadar, eee, bu duygularla başa çıkmak için denediğin bir yöntem oldu mu ya da işe yaradı mı? Neler yaşadın?
Maalesef öyle. Ya, bu duygularla, yani, nasıl başa çıkıyorum da aslında tek bir çözüm kendimce görebiliyorum. O da, işte, o belirsizliği çözmek için şimdi belirsiz de, aaa, sana oldum birazcık. O da şöyle: Şu an yüksek lisans yapıyorum, buradan sonra doktora yapacağım ve bir üniversitede çalışmaya başlayacağım gibi bir planım var kabataslak olarak ama bunu hangi ülkede, hangi üniversitede, hangi alanda yapacağımla ilgili çok esneklikler var. Eee, bunu da belirlemek için aslında o ülkeleri, o üniversiteleri, belki o hocaları araştırmam gerekiyor ama bu belirsizlik, işte, ımm, hani, o kadar çok seçenek var ki. Bunlar arasında belki ne kadar araştırabilirimi de düşünüyorum ama beni rahatlatan kısmı sordun ya, o biraz şöyle: Şimdi bunların hepsinin olması için benim bir konu hakkında çalışıyor olmam, bir şeyler yazıyor olmam gerekiyor ya, belki o yazma kısmını yaptığımda, o konuyla ilgili birazcık çalıştığımda, özellikle akademik olarak çalıştığımda biraz ilerlemeden dolayı rahatlamış hissediyorum ama eğer bunu yapmazsam, eee, sadece o belirsizlikle beklemek, o o kadar çok seçeneğin önümde durduğunu ama benim hiçbirine yaklaşmadığımı düşünmek beni çok baskılıyor.
Anladım. Peki. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. Yani, aslında burada, eee, seçeneklerinin bu kadar çok olması, eee, seni çok zorluyor çünkü belki seçeneklerin birazcık daha az olsa, eee, yapman gereken şeyler daha basitti. İşte, bu, uuu, hani, bakman gereken, eee, hocalar daha az olacaktı. Belki o şehir hakkında, ülke hakkında edinebileceğin, bakabileceğin bilgiler daha kısıtlı olacaktı, eee, ama şimdi daha geniş. E, peki, şöyle bir şey yapmayı denedin mi daha önce? Eee, ihtimaller üzerinden, eee, öncelikle bu ihtimaller üzerinde senin bir seçim hakkın var mı? Onu bir, hani, eee, öğrenmek istiyorum. Yoksa rastgele olacak bir şey mi bu?
O da negatif, evet. Keşke. Ya, aslında seçim hakkım var tabii ki. Çünkü bu süreç, eee, nereye başvurduğunla alakalı. Ben, hani, diyelim, 100 tane seçenek var. Bunlardan 10 tanesine başvurmayı seçeceğim belki. Eee, bu arada 100'üne başvurmayı da seçebilirim ve sonra kabul edilen, onaylanan durumlara göre de bakabilirim ama, eee, temelde ne kadar az ihtimale indirip ne kadar az ve böyle bir hedef doğrultusunda buna gidersem hem benim için daha az iş yükü olur hem de daha görülebilir bir gelecek olur. İşte, çünkü 100 ihtimalde 100 ülkeyi, 100 şehri, 100 insanı araştırmak var. E, bir de 10 ihtimalle, hani, daha, eee, bir şehir için özellikle, bir üniversite için derinlemesine araştırma yapabilmek var. O yüzden ne kadar az ihtimal, o kadar iyi olur ama seçim hakkı biraz bende. O seçimi nasıl yapacağımı biliyor musun dersen, onu bilmiyorum. <scoffs>
Tamam. Hımm. Anladım. Hı hı. Tabii. Çok güzel. Aslında çok güzel, seçim hakkının sende olması, eee, bizim için iyi bir haber; e, çünkü sonuçta senin seçeceğin bir havuzdan, eee, karar çıkacak, onay çık çıkmaması. İii, bu konuda senin seçimlerini konuşabiliriz. Senin için neler önemli mesela, böyle bir eğitimde; alacağın eğitim mi, eee, yoksa bu ülkedeki yaşayacağın işte deneyim mi daha önemli ya da bu ülkenin, hani, maddi açıdan senin için daha kolay bir ülke olması mı önemli? Önceliklerin neler mesela?
Evet, aslında bunu düşünerek karar vermem iyi olabilir. Şimdi sen söyleyince bir düşündüm. Şey arasında çok büyük fark görmüyorum. Hani, ııı, her ya, hemen hemen her üniversite benzer seviyelerde, yani işte s yüz üzerinden sallıyorum, 85 ya da 79 olması arasında inanılmaz bir fark görmüyorum. E, hocalar da, yani, her üniversitede çok iyi hocalar, çok iyi anlaşabileceğim hocalar ve hiç yıldızımın barışmayacağı hocalar da vardır muhtemelen. Sanki orası da çok ideal değil. O yüzden böyle çok büyük, hani akademi temelli ideallerim var mı? Yok ama tabii ki gönül ister ki bir tık daha, eee, bilinen, bir tık daha, eee, imkânları fazla olan bir üniversitede yapmak. Bu iyi olacaktır. Çünkü araştırma imkânları daha fazla. Çalışma imkânları, çalışırken işte, eee, öğrencilerle de yaşayabileceğim imkânlar daha fazla olur ama bu biraz daha, hani, dediğim gibi aşırı fark olmadığı için seçenekler arasında belki ikinci plana atılabilir. En temeldeki farklardan biri yaşadığım şehrin ve ül ülkenin kültürü olacaktır muhtemelen. E, çünkü ben öyle ya da böyle bir Akdeniz insanıyım diyebilirim. E, belki daha sıcak bir coğrafyada, sıcak insanlarla, eee, yapmayı, yaşamayı, belki bir kuzey, hani, daha k tabii ki bir toplu milleti yargılayamazsın, burası sıcak, burası soğuk böyledir diye de, hani, işte kültür olarak biraz daha mesafeli insanlar, biraz daha, eee, sosyal aktiviteleri far farklı insanlarla, daha böyle, eee, ne bileyim, yazlık partileri, ha yaz hayatı, yaz insanı, kış insanı gibi belki birazcık ayırabilirsin. Hani, o seçim benim hayatımda önemli bir etken olacaktır diye düşünüyorum. Bu sanki ilk kriterlerden biri. Biraz şehir kültürü, hayat kültürü, ülke kültürü sanki önemli bir etken gibi.
Peki. Haklısın. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Harika. Hı hı. Evet. Aslında bu söylediğin çok önemliydi. Şimdi öncelikle sen, eee, aşağı yukarı alacağın eğitimin, e, aynı olacağını düşünüyorsun. Özellikle de bu konuda inanılmaz seçici olmadığını söyledin. Bununla beraber de gideceğin ülkenin coğrafyasına göre de sosyal yaşam, oradaki insanların, ııı, belki de yaşam şekilleri, ülkenin sana sunacağı şeyler daha önemli; bunu da görebiliyorum. E, çok güzel aslında, burada bir s seçici olma durumu var. Eee, bununla beraber Akdeniz ülkelerinden bahsettiğin için de, eee, seçenekler birazcık da azalmış gibi oldu. Şimdi eminim ki sen bu ülkeler arasında bir takım seçenekleri düşünmüşsündür. Çünkü baktığın zaman burada, hani, eee, ne olabilir? İşte belki İtalya, İspanya, Portekiz, e, Yunanistan gibi birtakım ülkeler benim aklıma geldi. Eee, peki bunlar arasından, eee, düşündüğün, daha yakın hissettiğin ya da arada kaldığın ülkeler var mı?
Evet. Yani. Evet. Yani, şöyle, sanırım İspanya'ya bir tık daha yakın hissediyorum diyebilirim. Sanki kültürü daha uygun gelir gibi geliyor. Dili daha güzel geliyor. Belki, hani, ya gerçi Yunanca da güzel bir dil gibi geliyor ama, hani, orada, ya, biraz da şey imkânı gir şey karşılaşması giriyor. Tabii dedim ya, çok büyük fark yok, hani, alanla üniversiteler arasında ama, e, benim alanımda, hani, İtalya, Almanya, İngiltere aslında çok lider ülkeler. Iıı, bunlar da hayır, İtalya özellikle çok iyi bir seçenek olabilir ama burada işte şey, kültür olarak İspanya'yı bir tık daha yakın hissediyorum. İspanya da, hani, belki lider ülke değil ama zayıf da değil. Hani, belki, hani, dediğim gibi öbürlerine A seviye dersek B seviye olabilecek bir ülke. O yüzden, hani, burada o fedakârlık yapılabilir gibi geliyor. O yüzden bir tık bir tık, ııı, İspanya cazip diyebilirim herhâlde.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Güzel. Hı hı. Anladım, e, çok güzel aslında burada, eee, birazcık daha seçenekleri kısıtlamamız güzel oldu. Liderlik açısından sektörde İtalya'nın iyi olduğunu söyledin ama İspanya'nın da hiç geri kalır yanı yok, ııı, dediğine göre. Şimdi İtalya'yla İspanya arasındaki kültür farkı da oldukça benzer, baktığın zaman. Eee, o konuda da İtalya ya da İspanya, ikisinden bir tanesi de olsa, sanki bu seni çok üzmezmiş gibi de duruyor. Eee, bununla beraber peki İspanya söz konusu olduğunda, eee, birtakım tedirginliklerin var mı, İspanya seçeneği hakkında?
Yani, evet. Umarım. Ya, aslında tek tedirginliğim yepyeni bir değişime gitmek; çünkü Türkiye'den bir kere Almanya'ya geldim. E, bürokrasi, farklı kültür, farklı dil. E, şimdi bir daha değiştirince tekrar bir dil öğrenmeye başlamam gerekecek. Farklı bir kültürü, farklı bir bürokrasiyi öğrenmem gerekecek. Belki birazcık bu.
Tabii. Hı hı, anladım, evet. Aslına bakarsan çok haklısın. Burada da şunu söyleyebilirim sana; her ne kadar, eee, İspanya özelinde, eee, yeni bir dil, yeni bir kültür olsa da eğer İngilizce, eee, biliyorsan eğer, İspanyolca' yı öğrenmekle baktığından çok daha ko kolay oluyor. Bu konuda da çok bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. E, bürokrasi de kişiden kişiye, durum durumdan duruma da İspanya'da beklenilenden daha hızlı olabiliyor. Onun da bilgisini vermek istedim.
N evet. Umarım. Bunu da umarım. Ya, iyi o zaman. Birazcık İspanya'ya doğru beni, hani, rahatlattın gibi geldi. Bir belirsizliği çözdük gibi oldu. İyi oldu benim için ya. Teşekkür ederim, bu konuşmada bana eşlik edip, iii, yol gösterip elimden tuttuğum için.
Rica ederim, görüşmek üzere.
Görüşürüz.